Tu sais, le «te te te te te te te te te». Ça avait un bruit, mais désagréable, en fait.
Ouais. Mmh. Je sais pas si c'était si horrible que ça parce que dis-toi qu'il y a des gens, ils remettent des sonneries comme ça sur leur téléphone, quoi, maintenant.
Ah oui? Ben moi je trouvais ça super agressif, surtout le matin quand je me levais.
Bah, je pense que c'est surtout ça, le truc qu'on en a, quoi.
Ouais! <laughs>
C'est les les les sonneries de réveil qui te faisaient, heu, sursauter le matin, heu, quand tu allais, heu, quand tu allais au lycée ou quoi.
Ah ouais, là là, heu, tu étais tu étais levée à l'heure, hein, heu, il y avait pas de souci. <chuckles>
Bah, eh, c'est comme le réveil enfin moi, mon réveil, j'ai enlevé la sonnerie du réveil parce que c'est la tu sais, je enfin, tu sais, c'est la sonnerie qui fait bip bip bip bip.
Ouais. Ouais, c'est horrible aussi, surtout quand ça se répète.
Donc tu sais, je l'ai j'ai j'ai maintenant j'ai la sonnerie de mon téléphone qui est douce, machin. Donc, heu, je pense que c'est un peu le même, heu, le même rapport qu'avec les sonn les vieilles sonneries de réveil machin qui vraiment t'explosaient le qui te faisaient te réveiller en sursaut, en fait. Concrètement.
Ouais. Exactement. Et heu
Heu, co comment, heu qu'est y qu'est-ce qu'il y a d'autre comme technologie qui a changé la manière de communiquer? Parce qu'avant, on communiquait en en fait, au tout début, tu communiquais par lettre.
Ouais. Ouais, c'est ça, heu, par lettre, on s'envoyait des messages. Heu, qu'est-ce qu'on avait d'aut
Ensuite, il y a eu le ensuite, il y a eu le téléphone.
Mmh mh. Ouais il y a eu le téléphone, c'est vrai. Et hem, il y a eu, heu par contre, ce qui était embêtant, c'est quand tu n'avais plus de crédit, tu pouvais pas le faire savoir à tes amis.
Ouais. Non. Toi tu avais plus de crédit: tu avais plus de crédit.

Alors dis-moi, heu, comment, selon toi, la technologie a-t-elle changé notre manière de communiquer?
Bah, déjà, heu, le fait de pouvoir communiquer
Mmh.
genre, par Internet, rien que le fait de communiquer par Internet, tu vois? Parce qu'avant, même avec l'évolution des téléphones portables
Ouais. C'est vrai. Ouais.
ça restait la même communication que si tu téléphonais à quelqu'un, par exemple.
Exactement. Ouais, et et même c'était c'était assez rare de s'appeler, heu. Je me rappelle il y a quand il y a que les téléphones fixes, les portables étaient pas encore, heu
Bah, c'était cher, en plus.
Ouais, c'était cher, et donc, heu, parfois, je sais pas, les parents, ils nous laissaient toute la journée dehors et il fallait juste rentrer le soir, hein.
Heu, c'est vrai.
Ouais, il y avait pas, tu vois, comme maintenant, on t'appelle: «Tu es bien arrivée?» Heu, «Envoie-moi un message quand tu arrives», on n'avait pas ça, avant.
Ah ah bah ah bah parce Oui. Oui: «Envoie-moi un message quand tu arrives, machin», tu vois? Les le truc, ça existait pas, quoi.
<laughs> Et je me rappelle, heu, même
C'est tu appelais, heu, tu a tu appelais vraiment quand il y avait un problème, quoi.
même, heu, c'était un luxe d'appeler parce que la carte, heu, la carte de téléphone, elle était pas donnée, hein.
Bah, la carte de téléphone était pas donnée et si tu avais les premiers forfaits, concrètement
Ouais.
tu avais quoi? Tu avais peut-être 1 heure d'appel par mois?
Ouais, c'est ça, et puis, heu, c'était vite explosé, heu. Déjà, le prix des SMS, quand je raconte, heu, ça heu, à mes enfants, ils me croient pas, hein. <laughs>
Mais c'est ça. Beh, en fait, le truc, c'est que, eux, ils ont tellement l'habitude que: tu as un téléphone, tu as les appels illimités.
Ouais. Oui, avec internet et et et cetera.
Exactement. Bah heu enfin, même même sans Internet, je veux dire. Moi, mon forfait, heu, mon forfait mobile, heu, je paye 20 €, j'ai appels littéralement illimités, tu vois? Bon, en en Europe, hein.
Oui, oui. Effectivement, ouais.
Mais heu, j'ai les appels illimités, donc en soi
Ouais.
Tu sais, je pense qu'ils peuvent même pas se l'imaginer, parce que c'est un truc qu'ils ont pas connu et ça fait longtemps, en plus.
C'est Ouais. Ouais, c'est c'est vrai.

Ouais, je pen je pense aussi, mais non, il y a des gens, heu, j'ai l'impression, quand ils reçoivent quelque chose, ils se sentent obligés de répondre et il y a il y a
Alors, il y en a l il y a ouais, comme tu dis, il y en a qui le font mais c'est pas tout le monde. Heu, après, il y a le fait que, des fois, aussi, maintenant, ils ont plus forcément des téléphones de, comment on appelle ça?
De professionnels, ouais.
Ouais, des téléphones d'entreprise, des téléphones professionnels.
Ouais.
Donc, heu, enfin, moi, je suis désolé, hein, heu, je suis dans une entreprise, mon patron, il me demande mon numéro de téléphone, heu je lui dis: «Frère, tu m'achètes un téléphone», hein.
Ouais.
«Je te donne pas mon numéro personnel, heu, tu tu m'appelles pas, heu, à 19:30 pour me dire, heu: "Il y a ça qui marche pas", hein». C'est moi, j'arrête de j'arrête à 18:00, j'arrête à 18:00, hein.
Oui, exactement et parfois ça m'est arrivé que je me prenne la tête avec des employeurs parce que j'ai dit: «Au bout d'un moment, c'est bon, laissez-moi tranquille, heu heu, je suis je suis, heu, je suis chez moi, il est, heu, il est dimanche, il est 23:00, je vais pas vous répondre maintenant, en fait, heu.»
Bah, c'est normal. Ce qui est normal, en fait.
Mmh.
Tu es pas payé de enfin Surtout qu'eux, si tu les appelles à 23:00, t'inquiète pas qu'eux, il répondra pas, hein. <chuckles>
Oui, non et puis, heu, le pire c'est que
Il te il t'enverra un message le lendemain, hein, donc, heu, je vois pas pourquoi toi, tu devrais le faire et pas eux, quoi. Donc, heu
Et heu, une fois, j'ai j'ai même heu j'ai même, heu, dit quelque chose à mon employeur parce que à un ancien employeur j'ai dit que: «C'était pas normal, heu, en fait, de de me de me de me contacter quand je suis en arrêt maladie. Je suis en arrêt maladie, je suis en a je peux pas travailler, en fait, heu, tu viens pas m'embêter, heu.»
Ouais. Oh bah, oui, en plus. Alors, à la limite, à la limite qu'ils t'appellent parce qu'il y a X ou Y qui a besoin d'un dossier, c'est toi qui gérais machin
Ouais, ça ça, OK, mais heu
tu vois, à la limite, ça, oui. Mais qu'il q qu'il qu'il te demande des infos de des trucs de boulot alors que tu es en arrêt maladie, je suis désolé, heu enfin moi, il m'appelle alors que suis en arrêt maladie, je lui fais: «Bah, par contre, tu me payes la journée, hein». <chuckles> Donc heu